Ciao.
Ciao, buongiorno. Come va?
Ciao, ciao ciao. Tutto bene grazie, tu?
Bene, bene, tutto bene. Allora
Oh, meno male, meno male, perché ci sono dei momenti nella nostra vita, in cui invece purtroppo non va tutto bene, perché praticamente, ehm, ieri stavo parlando con un mio amico, che praticamente mi raccontava che s'è appena lasciato con la ragazza. Ehm esatto, hanno avuto una relazione molto disfunzionale di circa 2 anni e mezzo e alla fine lui si è stufato insomma, e le ha detto basta. E adesso sta in quella fase di recupero post rottura, no, e quindi
Mh. No. Mh-mh. Mhmm, brutta storia. Okay. Ah. Ah, quindi è stato lui a troncare tutto?
Sì, miracolosamente sì, gli uomini non lo fanno mai, però sì a questo a questo giro
Miracolosame Sì, pe ma perché, mhmm, pensi che per loro sia più facile trovarsi l'alternativa, pur mantenendo
Mh. Non è più facile trovare l'alternativa, ehm, in realtà è più facile per noi donne trovare l'alternativa secondo me, però loro lasciano solo se l'alternativa ce l'hanno già pronta, questo di solito. <giggles> Almeno, per quella che è la mia esperienza personale chiaramente, poi dopo
Ah. Ah, okay, perché gli secca pure andarsela a cercare dici. Mh. Okay, okay, chiaro.
Quindi vabbè, niente, stavo riflettendo un po' in generale su questo tipo di situazioni così, e ti volevo chiedere, boh, secondo te, mhmm, che cosa è più difficile da affrontare, da superare dopo dopo una delusione? Non so se t'è capitato in passato, magari di dimmi, parliamone. <giggles>
Mh-mh. Sì. Allora beh, sicuramente è più facile più difficile da gestire è la, mhmm, come dire, la quantità di dolci, di gelato in cui magari possiamo cercare conforto. Ehm, più difficile da da superare, mi viene in mente il discorso di insomma, di evitare di incappare, no, in meccanismi di bassa autostima, di insomma, di di di mettersi troppo, no, in discussione, magari stare lì a dubitare di sé, questa è sempre quella che è la mia esperienza, tu?
Mh, mh. <laughs> Sì. Mamma mia, è vero. Sì. Esatto. Sempre, sì, sì. Eh.